Ou seja, sabe que é grave. Ela está dando um remédio, porque ela pode fechar a garganta, se ela achasse que não era nada ela não teria dado esse remédio.
Por É, entendeu. <laughs> Exatamente, e aí eu fico tentando entender a mente dessa criatura. Cara, você deu um remédio para casa tem um problema mais maior ainda, né, ela ter isso porque ela me deu todas as indicações, olha esse remédio são 3 comprimidos você coloca embaixo da língua e nesse momento alguém tem que estar ligando para o hospital para chamar a ambulância. Oi? <laughs>
É. Eu vi sim. É, como dormir com essa informação, né.
Como dormir com essa informação, né, cara.
<chuckles> É realmente, é é complicado, a consulta com algum outro médico, talvez eles tenham a mesma reação, os médicos. Você disse que ela é uma especialista, uma das melhores do hospital. Realmente é que talvez para quem não tenha muita experiência com alergia é assustador, o corpo está inchado, a garganta poder fechar, mas para talvez para médica isso seja o dia a dia de quem tem alergia em geral, né.
É loucura. É isso, esse é o problema. Exato. <chuckles> A coisa mais normal do mundo, "Que é isso, mãe, dá camarão." <laughs>
Coisa mais normal, até porque tem sim tem pessoas que têm alergia que andam com aquela caneta que se tiver algum comer um, um amendoim, você dá uma agulhada em você mesmo, então, isso e fecha a glote imediatamente, então para ela não é, talvez ela não tenha tido a sensibilidade de te acalmar, que é uma das funções do médico inclusive, né. Acalmar os pais principalmente, está falando da sua filha, então, é.
Isso. É a epi pen, né, se eu não me engano. É. Exato, mas É. É isso, né, porque eu, tipo, eu me acalmo quando eu tenho todas as explicações, eu entendo porque que esses exames não vão ser feito, porque não tem, não é só me dizer não tem a menor necessidade porque tanto não vai vim em nada. Oi, como assim, criaram então exame inútil?
É isso. Exato. É. Talvez ela tenha razão, talvez ela esteja seja realmente uma médica muito experiência, esses exames normalmente pegam alergias gerais, né, alergia a pólen, alergia a algum amendoim, algum camarão, coisas específicas e ela já sabe que não é isso, talvez ela já saiba, mas realmente ela foi um pouco relapsa na na comunicação com você e agora te causou esse problema. <chuckles>
É. Sim. É. A minha insônia é constante. <laughs>
Causou 2, da sua filha, agora da alergia e o seu agora não dorme. <chuckles>